Да, да. И ни и, и фишка в том, что сейчас многие люди не могут позволить себе ходить на концерты. И они не могут, э, у, как бы, увидеть Им, им бы хоте хотя бы одним глазком увидеть, да. Поэ поэтому, мне кажется, есть в этом какая-то положительная
Это правда.
составляющая.
Ну да. Слушай, а у тебя был кад какой-то случай, когда, м, например, тебе прилетело за права на "Ютубе", когда ты выкладывала. За то, что чей-то концерт? И
Да. Да, и, кстати, это это это редкость. Но даже за живые выступления иногда прилетает.
О как. И, и шт
Э, я не отслеживаю особенно. Я просто Ну, хорошо, они закрыли, в определенных странах не видно, да. То есть я, я ж не знаю, как они распределяют свой свои авторские права, и, а. Особенно, а, а, обычное живое выступление, оно отличается от записи. Потому что з запись, она принадлежит, э, продюсерской компании, да, которая всё это делала и так далее. А живая, э, м, версия, она обычно там Другая аранжировка. То есть ат То есть автоматически искусственный интеллект ее не может словить. Но, видимо, есть какие-то агенты, э, этих компаний, которые выискивают, может, по ключевым словам. Я не знаю. Но иногда бывает, да, прилетает.
Ну да, ну да. Мгм. Ну конечно. Да да да да. По-другому всё равно и воспринимается по-другому. Мгм. <laughs> Ну, интересно. Слушайте, а, к, ты вообще обратил внимание, в, ф, каких жанрах больше терпимости к телефону, каких меньше?
Закрывают. К к чему? К телефонам. А.
Да.
Я думаю, что в роке, м, нормально относятся к телефонам. Если это что-то более камерное, классическое, то меньше терпимости.
Мгм. Ну тут да. Тут как бы сама обстановка уже располагает, да, чтобы сидел, а, и слушал без телефона. Спасибо тебе большое, интересно было послушать про твой опыт. Это было очень увлекательно и полезно.
Да. Мгм. Да. Спасибо за твои классные вопросы. Давай, счастливо. Мгм.
Пока-пока.